Mmm, nah oke, jadi emang, eee, gak tau juga ya Kakak eee, aku juga gak tau sih kalo emang, eee, bener gak sih kalo orang Sunda itu ada tradisinya minum teh gitu, tapi, eee, setahu aku teh juga ada tuh Kak kafeinnya walaupun, eee, dikit ya dibanding kopi. Jadi rada bahaya gak sih kalau sering diminumnya? Gitu sih aku mikirnya. <chuckles>
<chuckles> Iya aku pernah sih bilang ke orang tuaku kayak, "Ya kalau teh mah ada momennya nggak sih? Nggak harus tiap waktu, ya tiap waktu harusnya minum air putih." Gitu. Cuman ya, biasa ya orang tua kalau dapet, eee, apa, informasinya dari anak tuh suka, "Enggak kok, orang ibu dari dulu begini." Gitu. <chuckles> Jadi ya udah gak papa. <chuckles>
Mhm. <laughs> Ya kan? Mereka tuh kayak gak bisa dibilangin gitu loh padahal udah ada fakta ilmiahnya.
Mmm. Iya bener
Nah ah kalau misalnya sekarang nih mungkin, eee, Kakak ini tertariknya dari waktu kuliah tuh. Nah, eee, apa sih yang waktu itu membuat Kakak tertarik? Dan, eee, padahal sebelumnya Kakak ya udah kan minum, eee, kopi gak terlalu tertarik-tarik banget gitu, atau mungkin trend di sekitar Kakak lagi banyak yang minum kopi dan memang banyak kafe gitu waktu SMA, atau gimana tuh, Kak?
Mhm. Mhm.